Mas mura siya kasi pwede silang tumanggap ng, ah, senior, PWD na mga discount.
Ah, ah, talaga po? Ayan maganda pala iyan.
Oo, nababawas mm naba ang nababawas nga lang doon parang madalas yung delivery fee. Parang ano lang, tapos yung, ah, parang binabayaran ko lang kung yung mismo talagang presyo nung nakalagay dun sa ano nila, as is po yun.
Mm tama po. Mm.
Kaya, eh kapag naman yung tipo naman na iyan, gusto kong lumabas kasi mainit parang parang inisip ko mas makakatipid ako kung saan ako mas makakatipid at saan ako mas makakakuha ng discount talaga na malaki, kakain talaga ako sa labas.
Kaya naman. Ah, okey tama naman po iyan pero kung ako naman po, ah, para sa akin parehas naman po sang may advantages at disadvantages po 'no, talagang kapag kunyari, um, parang depende po talaga iyan sa sitwasyon at sa kung ano yung gusto mo at the moment 'di ba? Kasi po siyempre kapag kakain ka sa labas ano kailangan mo ngang magbihis pa, kunyari kung hindi ka pa nakaligo kailangan mo pang maligo eh, paano kung gutom na gutom ka na. <laughs> 'Di ba po?
Mm. Mhm. Mhm. Oo nga eh. Mm. Magbihis pa. <laughs> Oo. <laughs>
Pero siyempre po kapag kunyari kumain ka sa labas, complete experience kasi 'di ba maayos na presentation ng pagkain, tapos siyempre parang ano po mainit-init pa yung ibibigay sayong pagkain okey, ano po 'di ba kaluluto lang galing pa sa kitchen nila tapos siyempre yung ambiance, yung atmosphere ng isang restaurant talagang nakakagana pa rin po yun ng ano pagkain 'di ba po tapos siyempre, ang pinakamahalaga wala ka pong hugasin kapag kunyari ano kapag kunyari dun ka sa restaurant talaga mismo kumain. Pero siyempre mas magastos nga po. Tapos kapag takeout siyempre convenient kasi ano kukunin mo na lang, ah, kapag diniliver sa iyo kukunin mo nalang tapos siyempre mas relax ka hindi mo kailangan magbihis, di mo kailangan mainitan, hindi mo kailangan mamasahe, o mag-drive papunta dun sa restaurant na yun 'di ba po?
Tama naman. Mhm. Mhm. Na it oo. Kaluluwa. Mhm. Oho. Ang pagkai sabagay. <laughs> Tama, tama, tama. Mhm. Mm. Mhm. Mhm. Mhm, oo. <chuckles> Tama-tama.
Pero kayo po ba ano yung mga benepisyo na naiisip niyo, kapag kumain kayo sa labas kumpara naman sa pag-order ng takeout?